كده كده يا بابا؟ يعني <laughs> كده؟ <laughs> طب خُدني في الأوضة شوية، اتكلم معايا.
ما حدش يحُط حد في المواقِف دي. طب إيه رد آه رد فعلِك عامِل إيه بقى؟
والله يعني سبحان يعني ال اللي بيجيب الكلام على لسانك وبصّيت له للموقِف كده قُلت له: "بُص سيدنا محمد بيقول: "من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزَوِّجوه"" ف قُدّامه، قُدّامه هو أول حاجة يسمعها منّي حتى هو يقُول لي: "أنا أول حاجة أسمعِك بتوجهيها لي كان حديث."
ده الكلام ده قُدّام الناس؟ آه. لكن أ آه.
ف فأن يعني نشوف آآ نصلّي صلاة استخارة ونشوف هل هو دينًا وخُلُق هو يرضاني أو أنا أرضاه والّا لأ، و ونشوف بعد كده الدنيا.
الحته حته دي شُجاعة بصراحة دي، الحته دي كانت شُجاعة كويسة.
آه، جِه الرد ده منين؟ أنا أنا مش باللباقة دي على فكرة خالص، ده أنا عكاكة <laughs>
آه، هو باين إن هو حته يعني جات من عند ربنا كده.

آآ، عَمي عَمي من الشخصيات اللي في الوقت دَوّة يمكن أنا وهو كمان، علاقِتنا باظِت من بعديها ما عِدناش حلوين أوي مع بعض ولا، جوزي معاه كويس، آآ اللي وقف وقال: "إيه الهرجلة اللي أنتم بتعملوها دي؟" بما إنه كمان، أخو بابايا الكبير ف فكان في حِتة إن هو إيه "لأ، اسمع كلا رأي أخوك الكبير وما ينفعش تاخد قرار زي ده، غير لمّا ترجع له" ويعني الجو ده. فكان مُعترض تمامًا إن إحنا إن يبقى في جوازة تحصل بالشكل ده وبالسرعة دي، يعني في أقل من 6 شهور لشخص أنت ما تِعرفهوش جِه خبَّط على بيتك، لأ، دي كانت
آه. إمم. إمم. آه. يعني هو كان عادي ما فيش مشكلة الجواز، لكن بالراحة يعني ناخد إيه ناخد كُلّ واحد ياخد راحته في الاختيار وكده، وياخد وقت كبير شوية.

أنا دايمًا أسمع عن حتّة ال الصدفة بتاعة الحُب أيًا كان حُب مثلًا عائلي أو ح حُب شريك حياة أو كده، هل في صدفة مثلًا معيّنة، معلّمة أوي في حياتِك تقدري تك تكلّميني عنها؟
آه ده أكبر صدفة في حياتي حصلِت، وحياتي كلّها اتبنت عليها يعني. آآ هاحكي لك، أنا أصلًا أنا وجوزي آآ اتعرّفنا على بعض صدفة، واتجوّزنا عن طريق الصدفة دي.
آه إزاي بقى؟ اهم.
فأحكي لك بقى بالتفصيل كده إيه، <chuckles> تعالَ معايا كده وإيه، وأقول لك، أنا كنت آآ باشتري لبس من بوتيك كده أنا متعوّدة أتعامل معاه
آه.
و وعارفة صاحب المكان و وعارفاهم يعني، فدخلت آآ أشتري آآ أصلًا كنت حاجزة الحاجات و وداخلة آآ أتأكد إن هي آآ جاهزة وموجودة والّا إيه، فلقيت صاحب المكان واقف ومعاه شاب كده واقف معاه، فبدأت أتكلّم معاه أنا مش منتبهة للشاب تمامًا أنا منتبهة للOrder اللي أنا آآ طالباه، آه وراكنة كمان العربية قدّام المحل و وفي شارع أبو قير وال وعايزة بسرعة أنجز عشان أمشي آه.
إمم. آه، الحاجات اللي أنتِ حجزتيها. والدنيا تمام

آه، الصُدفة لعبت معايا دور كبير جدًا، سواء إن الصُدفة إن أنا قابلته في مكان صُدفة، سواءً إن هو جِه البيت وكان صُدفة أنا م بدون أي ترتيب تمامُا، ولا حد مهّد لي ولا أعرف ولا أي حاجة.
إمم.
آآ بس وقد كان. <laughs> خمسة وعشرين سَنة خدمة في ثانوي حضرتك، خمسة وعشرين سَنة جواز من بعديها، فدي الصدفة اللي كانت آآ اتبنى عليها وكنت حقيقي كانت أول مرّة ليّا في حياتي أجرّب إن أنا أتعلّق بحد أو أحب حد. اتخطبنا بعديها تقريبًا
من ال من النوادر. آه. ما شاء الله. طَب ودي قبلها قبلها طيب، قبلها كنتِ بتؤمني بحتّة الصُدفة دي والّا كان مُجرّد كلام بقى أفلام و والحكايات القَدَر والكلام ده؟
آآ كنت دايمًا باحب أغنية عبد الحليم حافظ اللي هي صُدفة قابلتك صُدفة و الكلام الحُب الجميل ده، بس ما كنتش لسّه عِشته بصراحة. <laughs>
آه. بقى كنتِ يعني كنتِ مؤمنة بيه؟ كنتِ مؤمنة إن حد مثلًا يقابل حد ويفضل معلّق معاه و

في البيت عندي.
يا نهار أبيض إزاي ده؟
كده خبط لزق <laughs> زي ما باقول لك كده والله. فدخلت آآ السلام عليكم كنا ساعتها في رمضان، كنا ساعتها في رمضان، وكنا قبل الفطار ما فيش ب تقريبًا كان ساعة ونص أو حاجة زي كده كان بعد صلاة العصر. فراح بابا قال لي: "تعالي" قلت له: "نعم" دخلت قال لي: "تعرفيهم؟" <laughs> بالضبط و كده بالضبط تعرفيهم؟ قلت له آه أعرف uncle أ أ صاحب ال البوتيك
آه. آه. حلو. <chuckles>
وقال لي: "والشاب ده تعرفيه؟" ف قلت له: "لأ" فراح قايل لي ده فلان ده كذا كذا، و و والشخص وعايزة يتقدم لكِ.

طيب، آآ، هل في مثلًا آآ صُدفة تانية مثلًا مع غير بقى الموضوع ده مع حد صاحبتِك واحدة صاحبتِك اتعرّفتِ عليها صُدفة أو كده؟
آآ، آآ آه، أف هافتك أفتكر لك موقِف واحدة آآ، ت بقينا ص عملنا صداقة عن طريق الصُدفة هي كنّا في النادي، وبعد ما خلفت كنت بالعّب ابني في ال في المراجيح صغير وسانداه، و وهي كمان كانت على المرجيحة اللي جنبي بت بتمرجح بنتها، و وبدأنا بدئِت تتكلم معايا، الله أنتِ شكلِك حلو أوي، آآ، أنتِ ما فكّرتيش في الحجاب؟ مش عارفة إيه، وبدئِت العلاقة بيني وبينها إن هي ت تبدأ شوية، أنا ما كنتش محجبة في الوقت ده.
م مش مثلًا آه، ما قابلتيهاش أو كده. إمم. آه. آه تمام.
آه، ف وهي واضح إنها من الشخصيات ال اللي بتعشق الحجاب، يعني هي بتحب إن هو قد إيه بيزيّن السِت يعني و
آه، آه، عندها وجهة نظر مختلفة يعني.
بس آآ، مختلفة عنّي يعني أنا كنت باشوف آه، أنا ف م يعني الحجاب مش هيزيدني احترام أنا ش طالما متربية ومحترمة ولبسي محتشم بشكل معيّن، فأنا كان ليّا وجهة نظر ساعتها، فأقدر أقول لك إن إن المقابلة الُصدفة دي اتبنت بيني وبينها علاقة قوية جدًا ما زلنا أقرب الأصحاب لبعض، يمكن أقرب من أصحابي اللي قريّبين ليّا في المدرسة، اللي هُم آآ كبرنا سوا وعِشنا طفولة مع بعض ومدرسة وكُليّة آه، لأ دي بجد من الشخصيات الأقرب ليّا حاليّا من أي حد تاني أنا ات اتعرّفت عليه في حياتي.
إمم. إمم. آه. عُمْر بقى آه، العُمْر. وهو يعني إيه اللي بيميّز العلاقة دي دونًا عن الناس بقى اللي أنتِ عِشتِ معاهم فترة كبيرة، و ومتربين مع بعض أو مثلًا عِشرة دراسة وكده؟
أ ممكن تكون روحانيات العلاقة نَفْسها، آآ، اللي هو الحُب اللي مش متجمل عشان حاجة، إحنا بس ارتحنا لبعض، إحنا قابلنا بعض صُدفة، بس لمّا بَصّينا في وش بعض آآ، بقى في ارتياح نَفْسي.
إمم. آه. شخص قصا آه. حلو، ومثلًا وبعد كده وبعد كده الدنيا اتطوّرت إن أنتم بقيتوا مثلًا زي ما نقُول كده أصد أصدقاء مقرّبين والّا؟
إمم، ف